Oye, mira, quiero platicar contigo porque necesito desahogarme con alguien, necesito hablar este tema porque la verdad es me siento saturada, me siento agobiada, y tengo una carga de culpa tremenda también. Mira, te voy a platicar. Mi papá, eh, tiene una hermana que es la hermana mayor, y nunca se casó, nunca se casó esta tía. Eh, todo el tiempo fue muy trabajadora, todo el tiempo muy activa, una vida muy activa, y mi papá cuando murió, esta tía, pues, como que, eh, nos quiso, pues, cobijar más a mi mamá, a mis hermanas y a mí, todo el tiempo estaba al pendiente, uh, eh, si era mi cumpleaños, ella era la primera que me llamaba, si era, no sé, el día que me gradué, pues, ella fue la primera en felicitarme. Cuando me casé, incluso le pidió a mi esposo su su fecha de nacimiento para porque lo le hizo un recibimiento muy bonito en la familia. O sea, siempre una tía ideal así, una tía cariñosísima, pero esta tía, pues, ya entró en la edad adulta, acaba de de cumplir 89 años, pero está empezando a tener, eh, demencia senil. Se le están olvidando mucho las cosas. No es todo el tiempo, pero sí, de repente no sabe dónde está, de repente, como que se queda viendo fijo, y ya sé que se le está olvidando, y ella vive sola en la Ciudad de México. Entonces, en un viaje que fui la sentí muy que estaba desvariando mucho, que estaba hablando de cosas que no tenían sentido. Me preocupé y me la traje conmigo a a mi casa. Entonces, en mi familia, ella no solo con nosotros ha sido así de atenta y de amable, sino con todos los otros primos. Igual ha estado muy, muy presente todas nuestras vidas. Eh, no se casó, pues, somos como todos los sobrinos, somos sus hijos, ¿no? Entonces, me la traje a casa y la verdad pensé que, por lo mismo que tenemos tanto cariño y tanto agradecimiento, yo pensé que más de uno me iba a decir: "Oye, pues, yo ahora me toca a mí, yo me la llevo, o ahora yo", pero nada, o sea, al día de hoy ya pasó un mes y medio y aún no he sabido nada de nadie.
Ajá. Ajá. Ajá. ¡Oh! Ujú. Ujú. Ay, qué lindo. Ujú. ¡Vaya! Ujú. Claro. Ujú. ¡Ay, no! Ujú. Claro. Ah. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Mira, antes que nada hay que reconocer que lo que hiciste fue un acto de bondad, cariño y de amor, ¿no?, y y esta parte de ser agradecido, porque cuando tienes a alguien así en tu vida, sientes como que ¿no?, sientes cierto, no tanto que le debas, ¿no?, porque no se trata de que le debas algo a tu tía, sino que es un asunto de agradecimiento y de regresar un poco lo que ella les dio a ustedes, ¿no?, durante toda su vida. Así que, qué padre que hayas tomado esa decisión, pero también, cuidar de un adulto mayor, y más con demencia, o principios de demencia, es complicado, requiere de muchos, muchos cuidados y cuidados todo el día, ¿cómo ha afectado esto tus relaciones, tanto pues, en tu trabajo, de salud, con tu propia familia que pudiera vivir en tu casa?
Ujú. Sí. Ujú. Así es. Sí. Así es. Fíjate que, eh, s a mí me ha afectado mucho porque por eh, por lo pronto, pues, traigo una carga de estrés tremenda, eh, porque fíjate que la el otro día, pues, yo estaba trabajando, e estaba en la computadora, no no me fijé que ella se se había parado ahí para ir al baño y, de repente, como que yo creo que que no supo dónde estaba y se pegó en la cara horriblemente, le salió un moretón gigantesco y, pues, sí me preocupé un montón. La llevé al doctor y, pues, el doctor me dijo: "No es que, no ya no se puede quedar tanto tiempo sola". No puede ir al baño sola, no se puede bañar ella ya sola. Obviamente, a mi tía le da muchísima pena que todas estas cosas me toquen a mí. Cuando tiene conciencia, me dice que tiene mucha pena, pero pero, es que yo no la puedo dejar, o sea, no no se trata de de lavarse las manos y dejarla. Ahora, eh, yo lo que pensaba, en porque mi tía tiene sus propios recursos económicos, como toda la vida trabajó, vive de sus rentas. Entonces, yo lo que pensaba era, pues, bueno, decirles a mis primos, sentarlos y decirles: "Oigan, pues, hay que hacer algo, no sé". Aunque también, pues, no sé si sea, como como que yo a veces le le rehúyo a las discusiones, ¿sí me entiendes?, como que no me gusta el enfrentamiento.
Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. ¡Claro! Ujú. Claro. Ujú. Ah, muy bien. <giggles> Claro. Exacto, pero bueno, eh, de comentas que tu tía tiene, pues, solvencia económica, tal vez y, en momentos de lucidez puedas platicar, este, con tu tía sobre esta parte, ¿no?, la que sigue, porque no sé si es algo que ya hayan platicado de qué va a pasar más adelante, pero tal vez, con esa parte puedas contratar a alguien que pueda ayudarte, durante ciertas horas en el día, en la casa, para los cuidados de de tu tía ¿no?, porque para una sola persona, aparte del asu del asunto del apoyo económico, pues, es pesado, ¿no?, es trabajo físico, ¿no?, cuidar de alguien así. Tal vez, si es una plática que pudieras tener con tu tía, y más adelante igual con tus primos, de decir: "Oigan, este, pues, esta es la situación, esto con esto cuenta mi tía" y tal vez, si falta algo más, pues, igual y si pueden reunirse y juntar dinero para que puedan poner también, para los cuidados de de de tu tía.
Ujú. Sí. Sí. Pues, esto que me dices tú, es lo mismo que me dijo mi esposo. Mi esposo no no es alguien que que sea, digamos, eh, indiferente a mi tía, sí la la ha llegado a querer, tal vez, no como yo, pero sí la ha llegado a estimar y a querer, y él también, eh, su sugerencia es, pues, comentarles que que vas a tener que hacer gastos, eh, para ella, pero, porque el dinero, pues, para quién más va a ser, sino para ella, ¿no?, o sea, mi tía sí, eh, eh, siempre nos dice: "Ay, yo a todos los tengo en el testamento", y así, pero, mi idea es no cuál testamento, o sea, lo que se necesita es para ella, para su vida, para su salud, y a veces creo que los primos me entienden y otras no, porque no nos hemos sentado, te digo, a ver este tema, pero, yo los siento lejanos cada quien en su mundo, en su familia, en sus cosas, y pues, sí me pongo a pensar híjole qué difícil es la vida co como adulto mayor, ¿no?, qué difícil es enfrentar esto y más si si estás sola y no tienes hijos y sí.
Ujú. Claro. Ujú. Ujú. <giggles> Sí, exacto. Ujú. Claro. Exacto. Mira, esa parte es muy difícil, ¿no?, obviamente, tú tienes otro tipo de valores, ¿no?, a diferencia de tus primos, porque, pues, cómo conscientemente dejas a alguien que, pues, es tu familia, una y una persona que, pues, realmente estuvo ahí, ¿no?, es es difícil esa parte, pero, pues, la falta a veces de de ese valor, ¿no?, es complicado, pero, pues, tú lo tienes, ¿no?, y eso es algo que, bueno en ti, ¿no?, e es muy difícil, como te digo, cuidar a una persona así, pero, hay pequeñas cosas que se pueden empezar a hacer para que, liberes un poco de esa carga de de ti, ¿no?, sé que, pues, ir y llevar a tu tía de vuelta a su casa, esa no va a ser una opción, porque no eres esa persona, ¿no?, así que tal vez, sí, sí puedas, este, una, empezar a buscar la forma de que se le pague a alguien, eh, sé que venga alguna enfermera o que, ¿no?, o alguna otra persona que tal vez, pueda ayudarte con las otras labores que tienes en tu casa, ¿no?, porque no nada más es el cuidado de tu tía, es tu trabajo y, pues, la casa en sí, ¿no?, en la limpieza o lo que fuera que hagas, este, de tu casa, cocinar. O sea, todas esas cosas, pues, es tiempo, ¿no?, y a veces tiempo que, pues, no tienes. Así que delegar un poco esa parte es importante también para ti, para tu salud.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Sí. Sí, fíjate que es definitivamente sí necesito esa ayuda, y y bueno, yo hubiese querido que mis primos, o que mis hermanas dijeran, este: "Pues, yo me la llevo porque, pues, ca eh, también la parte de de este vínculo que sen sentimos hacia ella", pues, demostrárselo, y como que en eso sí me me he sentido un poco frustrada, ¿no?, como: "¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nace de ellos?". Pero ahora que me lo estás diciendo tú, pues, no no tiene caso también esperarme porque también me estoy desgastando por algo que no va a suceder, definitivamente, si en un mes y medio no ha sucedido, pues, es poco probable que vaya a suceder después. Y sí, comenzar a a buscar a alguien que me eche la mano, alguien que sea especializado, sobre todo en adultos mayores, y que sepa por pues, toda esta parte que te digo de llevarla al baño, de ayudarla a bañarse, arreglarse que esté como ah, eh, pe pe, eh, presente cuando ella se quiera parar. Y de todas maneras, la culpa no te creas, es algo que que sí, pues sí, la llevo porque también yo pienso que que, pues, no debería de sentirme tan agobiada, pero, sí me siento muy, muy agobiada por esta etapa de mi tía. No sé qué vaya a pasar, ni cuánto tiempo vaya a durar esta situación, pero, lamento mucho que que lo esté pasando ella, que tanto se preocupó por todos, y pues nada, que sí se siente tristeza, ¿no?
Ujú. Claro. Sí. Claro. Ujú. Ujú. Y pasa también lo otro, ¿no?, tú también, pues, has de pensar más adelante, ¿qué va a ser de ti?, ¿no?, o sea, que esa sí te pone a pensar un poco también en la parte del futuro, ¿no?, y y las cosas que se deben de hacer para programar estas cosas, ¿no? Aunque a veces, pues, son cosas que, ¿no?, uno no puede evitar, ¿no?, tu tía trabajó mucho, este, estuvo bien mucho tiempo, y de repente ya no, ¿no?, así que también para tu tía esa parte, pues, ha de ser muy difícil dentro de los tiempos cuando hay lucidez, o cuando está consciente, ¿no?, de su condición. Y, pues, repito, ¿no?, no no puedes, ah, ya de adultos inculcarle estos valores a las personas de de esta parte de ser, pues así, como tú, ¿no?, que el cariño y y la o sea, te lleve a esta parte de cuidar de tu tía, sin peros, ¿no?, pero, pues sí, sí debes de buscar ayuda externa, tal vez si no puedas contar físicamente con tu familia, pero, tal vez si, sí, pues así, pupuedas <giggles> puedan aportar, este, en la parte económica, ¿no?, de decir: "A ver, vamos a vamos a a echarles todos a al al marranito para poder, este, ¿no?, cuidar a mi tía, y que mi tía pueda tener una vida digna", porque, pues, no la pueden dejar a la deriva así.
Exactamente, exactamente. Sí. Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Pues sí, creo que tienes toda la razón, me voy a a a poner a escribir así como una especie de discurso antes de decírselos, los voy a sentar, y pues, espero que me entiendan y que y que sepan, pues, que el cariño se tiene que es el momento de demostrarlo, y también, pues, como que la gratitud debe de existir, ¿no?, debe de aflorar. Y espero que me entiendan, y si no, de todas maneras, pues sí, tienes razón, se lo debo de de hacer, c eh, saber a todos que voy a tomar esta decisión, no la voy a regresar a su casa, se va a quedar, y bueno, y si igual sigue abierta la oportunidad si alguien más se la quiere llevar, ahora sí que con la ayuda, con algún asistente, y pues, vamos a ver qué sucede. Pues, muchísimas gracias, me aclaraste el camino mucho.
Ujú. Claro. Claro, claro Digui, de verdad estás haciendo algo muy grande, y no debería de existir culpa, de verdad.